Grabe.
Kaya sabi ko, ekis na yung ganun.
Oo naman ekis yan, kahit si kahit kanino. Pero ikaw ba meron ka namang matalik na kaibigan, bi u ah, parang siya pa yun ekis yun eh.
Oo, yun nga. Hmm. Ayun nga nasa ibang bansa. <chuckles>
'Di ba? Ay yung iba, ay ganun, mm. Nakakalungkot naman 'di na kayo nagkakausap kahit online.
Hmm. Ay, busy ho yun eh.
Kahit oo, minsan kamustahan lang ganon?
Ah, meron. Siguro pag birthday ko, ganon. Mag-cha-chat lang ako, mm.
Ah, ganon.

Oo. Ang mahalaga 'di ba, nakakatuwa, ah, kasi natatawag mo pa rin siyang matalik na kaibigan kahit nasa malayong lugar na siya, ta's hindi na rin kayo ganong nagkakausap, 'di ba? Pa'no, pa'no mo nasabing matalik siyang kaibigan?
Kayo pa ba? Mm. Kasi ako nun, like, kailan ba 'yun, college, ano siya, eh
Oo.
ah, galing sa ibang school, pero high school magkaklase na kami, saka elementary. Tapos college, galing siya sa ibang school tapos nag-transfer sa school namin, eh, di ang nangyari back to zero siya kasi ibang kurso 'yung kinuha niya, kung saan, eh, parehas na kami ng kurso.
Oo. Oo. Oo.
Tapos, ano, ah, ahead na ako sa kanya nang parang 2 years ata 'yun, eh.
Oo.
Ta's ano, ako 'yung nagtuturo sa kanila nung ano, nung mga, ano nung ano ba, kasi HRM, eh, may bartending, ako 'yung nagtuturo sa kanila noon.
Oo.